जी, सच पूछिए तो शायद लोगों को भी नहीं पता है कि वो उनका भविष्य कहाँ जा रहा है क्योंकि हकीकत में ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। अगर हम हमारा बचपन देखते हैं तो हमें ना इंतज़ार रहा करता था कि कब कोई मेहमान हमारे यहाँ आए, उसकी 2 वज़ह थी। एक तो जब मेहमान आता था तो घर में जो व महक होती थी ना तरह-तरह के खानों की, है ना? और एक चहल-पहल सी हुआ करती थी कि पापा बाज़ार से वो चीज़ लेकर के आ रहे हैं, मम्मी किचन के अंदर लगी हुई है उन्हें ये भी खिलाना है, वो भी खिलाना है। एक तो देखिए ये वज़ह होती थी कि जब मेहमान आते थे तो जहाँ हम रोज़ दाल-रोटी, सब्ज़ी खाते थे। वहाँ हमें पूड़ी खाने को मिलती थी, समोसे खाने को मिलते थे, हलवा खाने को हाँ और वो जाते वक़्त देखिए हमारे हाथ में पैसे भी रख कर के जाते थे। वो बात अलग है कि वो मम्मी ले लिया करती थी बाद में उनके जाने के। तो देखिए एक अ, उत्सव जैसा माहौल होता था जब पहले क कोई रिश्तेदार आते थे। अब कहाँ रहा है वो सारी चीज़ें, अब ख़त्म हो चुकी हैं देखिए बिल्कुल नहीं है।
<chuckles> जी। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल। सच कहा। क्या बात है। हुँ। जी। <chuckles> पोए-पकवान बनाए जाते थे है ना? हुँ। <laughs> सही कहा। हुँ। जी, और देखिए ना जब अ, टेलीफ़ोन हुआ करता था और नए-नए फ़ोन का दौर शुरू हुआ। तो ऐसा लगता था कि अगर फ़ोन में कोई बिल ना आए अगर फ्री हो जाए लगातार हम घंटों-घंटों बात कर सकें, तो रिश्तेदारों से बातचीत करते ही रहेंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारा अ, टॉक टाइम लगभग फ्री ही कह सकते हैं कि एक बार रिचार्ज कर लिया अब अ, टॉक टाइम फ्री हो गया। फ़िर भी कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, वीडियो कॉल की सुविधाएँ आ गई हैं, कोई वीडियो कॉल नहीं करना चाहता। आखिर क्या बा अ, बाधक बनती है? क्यों क्या कारण है जो इन रोक लेती है इंसान अपने आप को?
जी। जी। हाँ। करते थे, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। जी, बहुत-सी चीज़ें हैं देखिए आज एक तो जो रिश्ते द हैं अपने रिश्ते हैं, वो भी एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और अहम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है मतलब अगर आप 2 भाइयों की भी बात करेंगे। तो वो बेशक अच्छे से भी बात करेंगे लेकिन उनके मन के किसी न किसी कोने में यही रहेगा कि इस भाई ने ये ख़रीद लिया, तो अब मैंने ये खरीदना है। और अगर कोई खरीद लेता है तो फ़िर दूसरे को ये लग जाता है कि हमें दिखा रहा है। तो देखिए छोटी-छोटी सी बातें होती हैं मतलब रिश्तों में क्या प्रतिस्पर्धा? तो अगर प्रतिस्पर्धा आ जाती है दूसरा फ़िर यही चीज़ होती है कि बहुत व्यस्त हो गए हैं हम अब कोई अगर बातचीत करेगा। देखिए, तो घर भी आएगा-जाएगा ऐसा ना हो कि अगर हम बात कर लें वो बोल दे कि अच्छा कल हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। है ना? ये बहुत सारी चीजें हैं तो आजकल लोगों को अपने रिश्तों का घर आना भी बोझा-सा लगता है। तो इसीलिए शायद संवाद खत्म-सा होता जा रहा है हाँ, हार त्योहार पर लोग मिल लेते हैं। लेकिन अब वो नहीं चीज़े है कि हाँ, मतलब पूरे त्यौहार पे मिल रहे हैं 2-3 दिन साथ बिता रहे हैं, वो नहीं रही है चीज़ें। जी।
अच्छा। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। ठीक है। हुँ, हुँ। सही कहा। बिल्कुल। जी, जी, जी। लेकिन ये बताइए जैसे इतिहासों में अगर झाँक कर देखें या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं। तो उस पर महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों से हम रिश्तेदारी या फ़िर जो संबंध होते हैं उस उसको कैसे सीख सकते हैं?
हुँ। जी।